Oke. Aku bisa dibilang tipe ke-2 yaitu aku ngalir aja sebenarnya tapi kalau emang lagu ini valid masuk ke aku dan emang orang-orang bekyo be suka nih ya impact-nya gitu, ya aku tetap aja suka. Tapi kecuali lagunya udah nggak terlalu suka, tapi malahan orang-orang pada suka itu jadi pertanyaan aku sih, "Dimana kok orang-orang pada suka ya sama hal ini?" Gitu. Jadi, eee, "Apa letak asyiknya? Apa em memang ini bukan genreku?" Jadi ya udah aku tetap menghargai sih pendapat mereka gitu, Kak.
Mmm. Mmm. Mhm mhm. Ah, iya iya. Jadi kamu kayak cari tahu gitu ya kayak, "Kenapa sih orang-orang kok bisa ya suka lagu gini?" Gitu, apa sih yang membuat mereka jadi tertarik dengan lagu, dengan ngedengerin terus gitu sampai viral, sampai trending gitu-gitu. Oke deh. Benar benar. <chuckles> Tapi ada nggak sih, eee, seseorang nih aku kepo banget nih, yang sering banget ngenalin ke kamu gitu lagu-lagu baru atau mungkin kayak teman, saudara mungkin atau mungkin kayak, eee, kreator tertentu gitu yang kamu idolakan?
Betul. Heeh. Tepat sekali. <chuckles> Boleh. Eee, kalau aku sendiri memang kan dari awal suka carinya sendiri ya jadinya, mmm, e l lebih jarang ketemu teman yang merekomendasikan, malahan aku yang merekomendasikan mereka gitu. Heeh, n tak ka dan mereka tuh percaya karena lagu yang aku pilih pasti lagunya kena banget istilahnya gitu. Mmm. Nah, kalau misalkan, eee, aku sendiri juga suka salah satu musisi yang aku bakal ceritakan ini yaitu dari Indonesia ya. Eee, namanya itu Nadin Amizah. Nah, dia itu artis indie kebetulan yang aku suka genrenya, Kak. Nah jadi kalau aku mencoba explore lagu-lagu dia itu cukup masuk, cukup enak dan menyentuh sih terkadang karena lagu dia itu nggak semuanya tentang ketawa-ketawa ya, ada juga yang sedih gitu. Jadinya s sejauh i iya, tepat sekali dan aku puji syukur, eee, tahun lalu ada ada kesempatan untuk ketemu dia secara langsung. Jadi aku bisa ngobrol dikit gitu walaupun nggak lama sih karena kan waktu itu waktunya padat banget kan tapi kita bisa foto bareng, aku bersyukur banget rasanya. <chuckles>
Oh, iya ya. Mmm, mhm. Oke deh oke deh. Nah, kamu tadi kan bilang mmm. Mmm. Siapa tuh? Oh, iya aku tahu. Heeh heeh, betul. Benar benar. Mmm. Oke. Ah, iya benar. Benar benar. Maknanya dalam banget ya? Mhm. Oh, oke. Mmm, mhm. Oke. Mmm. Ah oke deh. Iya iya, oke. Senang banget loh ngedengerin kamu bisa, apa ya? Ketemu sama, eee, apa, salah satu pemusik gitu yang emang kamu juga suka genrenya gitu kan ya. Tapi aku kepo nih lagu Nadin Amizah itu sendiri, kamu itu suka lagu yang mana? Yang favorit banget nih, yang kayak kamu ngedengerin itu terus, kayaknya nggak akan bosan-bosannya deh?
<chuckles> Iya, Kak.